Es war es fiel mir auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite nicht. Auf der einen Seite fiel's mir nicht schwer zu kündigen <chuckles> was ich dann getan habe, aber, ähm klar, auf der anderen Seite bin ich dann schon ich äh, in so 'ne Unsicherheit rein.
Okay. Ah, okay. Aha. Äh, war's finanzielle Einschnitte?
Ja, schon, aber dafür wusste ich dann quasi endlich ich habe so gemerkt, so, ich möchte jetzt doch, doch, doch. Ähm, ich möchte keine Zeit mehr verschwenden, indem ich sozusagen, ähm, mich vielleicht auch aus Unsicherheiten oder so nicht traue, etwas Neues zu wagen. Und ich hab das dann schlussendlich als
Okay. Mhm. Es war doch nichts. Schön, ah, okay. Ah. Mhm. Ah, du hast Mut gefasst. Du hast das war so 'ne, äh, Motivations-Phase vielleicht auch, ne?
I Ja, genau. Würde ich schon sagen. Und ich habe das dann tatsächlich als Impuls genommen, mich tatsächlich selbstständig zu machen auch, ne?
Mhm, interessant, okay. Oder Impuls, ja. Mhm, okay. Na, das ist doch mal 'ne tolle Geschichte, oder? Ist doch was Schönes, was du da, äh, für dich erlebt hast.
Ähm, genau. Ja. Und Ja, das stimmt, un
So, das ist ja ein Wandel so gesehen, ne? Ähm, der dich s quasi auch erf bisschen erfüllt hat, vielleicht auch so gesehen.
Ja, das war 'n großen Wandel. Mhm. Ja, das denke ich nämlich auch. Also dadurch, dass ich quasi immer so lange gesucht habe nach dieser Arbeit, die mich erfüllt, bin ich dann heute zu dem Schluss gekommen, dass alle meine Lebenserfahrung mich eigentlich genau an den Punkt gebracht hat, an dem ich heute stehe.
Mhm. Mhm. An diest an dies diesen Weg. <laughs> Das hast du schön ausgedrückt. Ja, diesen äh, quasi, dies also dich in in diesen Weg zu diesem Weg gebracht hat, <sniffs> so. Mhm, interessant, ja.
Ja, genau. Und ich denke, das ist auch wichtig für Menschen, die die eben eine Arbeit suchen, die sie erfüllt, dass sie schon gucken so: „Ja, was möchte ich denn eigentlich wirklich?“ Und wenn man das gar nicht so genau weiß, wie ich in dem Fall, dass man dann sich schon auch den Raum gibt, es mal auszuprobieren, ne? Dass man einfach auch mal so 'n bisschen
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, also nicht reinstürzt dann.

Ah, verstehe. Okay, dann, äh, was war das 'n bisschen so Neid, äh, gegenüber den anderen oder i ich hör das 'n bisschen raus, oder war das eher so, ähm hast du dich da bisschen unter äh, unterschätzt oder überschätzt?
Mhm. Ja, ich habe eben also Neid im positiven Sinne, klar, so dieses, ja, das hätte ich auch gerne, ne?
Mhm. Hat dir das so 'n Antrieb gegeben oder? Das so von anderen zu sehen? Woll also du hast dir 'n Beispiel genommen wahrscheinlich.
Ja. Genau, seh ich Ja, genau. Also ich hab mir das auf jeden Fall immer so für mich gewünscht und hab gedacht, das muss es doch auch für mich geben. Und jetzt heute rückblücki blickend würd ich sagen, ich war eigentlich viel zu hart zu mir und dem jungen Ich. <giggles> Genau.
'n bisschen. Mhm. Okay.. Mhm. Okay. Ja. Du hättest quasi dann noch Zeit gebraucht, vielleicht noch 'n paar Praktika mehr oder vielleicht noch mehr einlesen oder es oder, äh, mehr recherchieren, was gibt es denn oder vielleicht auch so in Beziehung auf deine Fähigkeiten, was ja aber ehrlich gesagt schwer ist, in in diesem Jugen in dieser äh, in der Jugend so was rauszufinden. Also
Mhm. Genau. Ja, genau, genau. Also, ich hab dann ganz viel gemacht, also recherchiert Ja? Total. Ich hab mich viel informiert, recherchiert. Ich hab dann auch angefangen zu studieren und, äh, hat Ja, genau. Und dann hab ich aber auch abgebrochen, <laughs> genau, weil ich da eben nicht so happy war, ne? Genau.
schwierig. Mhm. Ja. Echt? Okay. Ja, ich nicht. <laughs> Okay. Oh. <laughs> Ja, kommt vor. <laughs> Ja, kommt vor. Ähm, das ist ja nicht so von ungefähr her, äh, wenn
Mhm.
wenn man das Studie ab Studium abbricht. Ich kenne auch einige Menschen, die das gemacht haben, ähm, weil sie dann einfach auch nicht noch nicht wussten, wer sie welche Richtung sie gehen möchten und dann halt auch einfach angefangen haben, etwas zu studieren, was sie eigentlich absolut gar nicht interessiert hat oder, ähm, erst im Nachhinein herausgefunden haben, dass das ja gar nicht ihre Richtung ist, ne?
Mhm. Mhm. Genau.

Ja, also eben als Teenager und so, da fängt es ja dann eigentlich an, dass man die ersten Praktika macht, und man darf sich ja dann auch irgendwann entscheiden, in welche Ausbildungs, Studium-Richtung es geht. Und da hatte ich eigentlich schon immer so das Gefühl, so, ich muss jetzt das finden, was mich mein Leben lang erfüllt und was aber auch irgendwo so meine Identität, also mich als Person so definiert. Also ich hatte relativ hohe Ansprüche an mich selber, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. <giggles> Okay. Mhm, okay, okay. Je Mhm. Ah ja, okay, das ist ja schon mal gut. Ähm, da hattest du eigentlich quasi schon damals so 'n Plan, was ja viele Jugendliche noch nicht so wirklich haben. Ähm
Mhm, mhm. Mhm. Ja, ne. Hm, geht, ne?
Es ging so, okay. Äh, hast du durch das Praktikum dann, äh, schon mal so 'ne Richtung so ungefähre Richtung, äh, gefunden, die dir liegt oder die du einschlagen möchtest?
Ja. Das Problem war so 'n bisschen, dass ich eben dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt das Perfekte finden. Und dadurch hab ich dann eigentlich eher, äh, mich unter Druck gesetzt, dass ich eben noch nicht genau wusste, was ich, äh, machen sollte, wie du das gerade gesagt hast, ne, dass viele Jugendliche ja gar nicht wissen so genau. Und, ähm
Mhm. Oh. Okay. Ah. Ah ja. Okay, oh, dann ha hast du dich da selbst 'n bisschen, äh, zu sehr unter Druck gesetzt vielleicht, oder?
Ja, genau. Ja, ich fand es immer toll so Leute, die besonders toll zeichnen können oder Musiker, Schauspieler, die von die quasi wie so 'ne Gabe haben und das dann einfach durchziehen, egal was ist. Und da hatte ich immer gedacht, so was muss ich doch auch haben. Und ja, hab mich dann eigentlich so auf die Suche gemacht und, äh, lange gesucht. Lange ges Genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Ähm a a okay. Ah, okay. Mhm.

Ja, bei mir war es eben auch so. Ich finde schon, äh, das auch manchmal schwierig. Also, ich hab dann was int studiert, was dann so einigermaßen mit meinem NC gepasst hat. Also, ich f äh, das finde ich dann auch so 'n schwieriges Thema mit dem Numerus Clausus. In der Schweiz zum Beispiel ist es ja nicht so festgegeben. Da darf jeder einfach alles studieren, bis auf Medizin, meine ich. Aber, da ist man dann nicht so eingeschränkt, und das habe ich für mich schon als Problem gesehen. Aber ja genau, das heißt und dann hab ich angefangen zu jobben, auch in 'nem Job, der mir viel Spaß gemacht hat. Aber auch da war's immer so dieses: „Hm, ist es das wirklich, was mich erfüllt?“ Also, es war etwas, was viele Boxen gecheckt hat, wo ich zum Beispiel echt viel reisen konnte. Ich hab eigentlich die ganze Welt dadurch gesehen. Ich hab auch viel Geld verdient so. Es war eigentlich ja, genau, das war auch toll.
Mhm. Mm. Mhm. Ah. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, hey, das ist doch toll, oder? Durch das Jobben quasi aber dann wusstest du immer noch nicht genau, in welche Richtung du gehen solltest, oder ob das d der der Job ist, der dich erfüllt, so. Aber es ist ja auch so, dass man im im Laufe des Lebens, ähm, so Stück für Stück eigentlich ja für sich selbst herausfinden muss, äh, in welchem oder welcher Job
Ja, genau, d
äh, einen quasi erfüllt. <chuckles>
Mhm. Ja, und das, äh so dieser dieser Hinweis so diese dass diese Lebenserfahrung so wichtig und so wertvoll ist. Und dass man auch selber sich als Mensch erst mal formen muss. Das ist eben etwas, was ich jetzt so rückblickend, ähm, mir selber noch mal sagen würde und was ich da aber eben gar nicht so sehen konnte. Ich hab dann immer so gewartet auf die Erleuchtung, das „jetzt weiß ich, wofür ich bestimmt bin” quasi. Und, ähm, ich würd eigentlich sagen, so durch die Geburt meiner Kinder und die erste Zeit danach hat sich das bei mir noch mal so ganz neu geformt irgendwie. Mhm.
So. Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ah, okay. Gefestigt. Ah, geformt neu, okay. Ah, ist ja interessant, okay. Dann hast du durch die Geburt deiner Kinder dann, äh, so rückblickend äh, beziehungsweise, hm, hat dich da, ähm, dieser diese Erfahrung, ähm, wieder auf neue Ideen gebracht vielleicht, oder? <giggles>
Ja, schon. Also dieses Ding, was ich vor allem hatte, ich
Vielleicht o oder inspiriert. <giggles>
Ja, tatsächlich. Also, es war dann nicht mehr so, dass ich warten wollte. Ich hab mir jetzt gedacht: „Okay, ich, äh ich hab war ja immer noch in dem Job, wo ich eben vi viel reisen musste, und das war jetzt aber nicht mehr so positiv, weil ich eben 2 Kinder hatte. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja klar, dann wird's schwieriger. <laughs> Und da h heißt ja auch viel planen. Äh
Genau. Und dann war es halt schon so. Genau.
Genau, ne? Und dann ist ja noch die Frage, wie alt sie sind und ob das dann äh, wann, äh, Schule und so weiter. Das ist ja da k kannst du ja nicht einfach wieder weggehen und, äh, die ma leben ihr Leben, und du lebst dein Leben. Da m da ist ja so 'n bisschen mehr Planung, äh, mit inbegriffen.
Und Mhm. Ja, richtig. Und, ähm, ja, also
Mhm. Fiel dir das schwer dann, oder

Genau. Und ich glaube schon, dass es aber auch wichtig ist, sich zu erlauben, in diesen Prozess hineinzugehen, um zu gucken, ne. „Was was ist es denn? Was möchte ich wirklich gerne auch vielleicht teilen mit dieser Welt und“
Ja, genau, da. Mhm. Ja. Ja, aber in diesem, äh, Wandel in der wandelnden Zeit, in dieser Schnelligkeit, äh, denkst du nicht, dass es so, echt 'ne Mammutaufgabe für jeden ist so? Dass es nicht so einfach ist?
Ja, ist es auf jeden Fall. Ne, das stimmt schon, also das ist es auch nicht, aber es gibt zum Beispiel ein japanisches Modell, wo man quasi seine Berufung mit herausfinden kann. Und, ähm, da geht's schon darum zu gucken, was sind jetzt meine persönlichen Stärken? Also, was kann ich gut? Ähm, was ist aber auch so ein höherer Sinn, den ich vielleicht mitgeben möchte? Also, möchte ich vielleicht was für die Natur machen, Kindern helfen, wie auch immer. Also irgendwie so 'ne höhere Aufgabe, ja? Äh, und dann aber auch
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ist da nicht gefragt auch die, äh, Seite der Eltern, die da die das dann unterstützen sollten, auch, äh, nicht mit zu viel Druck, äh, gegen die Kinder zu arbeiten oder zu sagen: „Hey, du musst jetzt auf Biegen und Brechen dir 'n Job raussuchen. Äh, du möchtest ja später mal was verdienen. Äh, du du musst von Geld leben“, so gesehen oder „du musst dir das Leben leisten können.“ Ist da nicht auch so die elterliche Seite gefragt?
Mhm. Ja, also in diesem Modell jetzt nicht. Also das ist gar nicht jetzt altersabhängig. Da geht's wirklich darum „was kann ich gut, was möchte ich gerne mitgeben, was wird aber auch gebraucht in der Gesellschaft,“ ne, dass man da auch so 'n bisschen nach guckt und dass man so 'n bisschen schaut, was ist so die Schnittmenge zwischen all dem und dass man dann quasi rausfindet, ähm, ja, wo ja, was so der der goldene Schnitt quasi so ist, aus dem, was man was man selber mitbringt und was aber auch gebraucht wird in der Gesellschaft so, ne? Mhm, das ist eigentlich 'n sehr spannendes Modell.
Okay. Mhm, hm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ist ja interessant, okay. Okay. Ja. Äh, weil ich kenne das so noch mit diesem Personalbogen Mhm. Mhm. Ähm. Ja, Jobberater. „Das und das und das passt zu dir. Na, mach <laughs> mal.“So, <giggles> das kenne ich noch. Ähm
Mhm. Ja, verstehe. Ja, und, ähm, ich weiß halt nicht, ob das so förderlich ist. Also für manche vielleicht ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich so allumfassend abdeckend ist, ne? Also, ich
Ne. Mhm. Auf Dauer nicht. <giggles> Genau, weil die Person muss ja erst mal rau herausfinden, o ob also die kann ja nicht nur in diesem Gespräch, äh, heraus äh, äh, oder in diesem Gespräch kann ja nicht sofort herausgefunden werden, was ich langfristig oder was die Person langfristig machen möchte.
Mhm, also ich denke auch, also vielleicht sind da 'n paar Impulse dabei, aber es wär jetzt mal interessant zu wissen, wie viel Menschen ihren Job den Job angenommen haben, der jetzt in ihrem, Berufsberatungskästchen da, <chuckles> äh, rauskam als Resultat. Das wär doch mal 'ne interessante Studie.
So. Mhm. <giggles>